Alam mo may gusto lang sana akong ano, um, i-hingi ng payo sa iyo kasi, um, meron kasi akong kumbaga yung problema talaga na maituturing ngayon kasi, nitong ano pa naman ito, eh like nagsimula ito nung ano nung eto nung <smacks lips> pagpasok ng taon na ito. Like ano kasi kumbaga parang 1 day na lang nag-usap kami ng ano ng partner ko tapos, um, bigla siyang nag-open up na, ano iyon, eh araw din mismo ng ano namin ng, ah, monthsary namin parang randomly lang nagsabi lang siya sa akin na, ah, iyon nga kumbaga hmm, may binabalak siya na gusto nga daw niyang mag-abroad. So, um, <smacks lips> eh iyon, um, inintindi ko sabi ko, ah, "Bakit?" Parang tinatanong ko. Eh, kasi sabi niya parang matagal niya na daw talagang alam mo iyon, plano iyon, ah, gusto nga daw niya kasi na kumbaga alam mo iyon para dito daw kasi napakahirap, um, magtrabaho sa Pilipinas. Kumbaga yung sinasahod mo is saktuhan lang tapos ang yung mga bilihin pa, eh alam mo iyon, parang patuloy na tumataas. Um, siyempre kumbaga nag-usap kami sinabi ko sa kanya na, um, dito rin naman, eh sa ano sa Pilipinas, eh, ay I mean kahit pumunta ka naman sa ibang bansa, eh ganyan din naman yung ano, eh, like patuloy din naman tumataas yung inflation rate doon kumbaga yung mga gastusin doon tsaka kung ang inaanay hinahanap mo is yung malaking sahod, gaano ba kalaking sahod yung ano gusto mo? So, nagbigay siya ng amount, like sabi niya mga 40k daw above ganoon. Sabi ko 'di mo ba alam na kaya mong kitain iyon dito like hahanap ka lang talaga ng trabaho na ano, na aangkop talaga sayo like yung mas kikita siya. Eh yung work niya kasi ano siya eh, kumbaga parang admin siya. So, sabi ko pwede mo siyang i-transfer as a ano kumbaga mag-aadmin ka online, kukuha ka ng kliyente sa ibang bansa so, sabi ko yung mga ganyang work mas malaki yung ano kikitain mo. Iyon sinabi ko sa kanya pero wala, sabi niya daw kasi desisyon niya daw talaga na, um, ano nga na mag mag ibang bansa. Eh ako kasi personally, yung love language ko kasi talaga is alam mo iyon physical touch yung ganyan? Yung parang lagi kayong magkasama so, kumbaga disagree ako sa gusto niyang ano, um, mangyari. So, iyon parang sinabi ko sa kanya na siguro try muna natin dito na mag kung mag-wo-work ganoon baka alam mo umasenso ka naman ganyan, eh iyon parang sinabi niya na na bakit ko ba daw siya pinipigilan sa gusto niyang mangyari? Tapos iyon eventually nag-away na kami. So, iyon sana yung gusto kong ihingi ng payo sayo. Kung paano ko alam mo iyon, haharapin yung magkaibang plano namin dalawa ng partner ko?
Oo. Hmm, okey. Oh? Oo. Oo. Oo. Oo. Mm. Hmm, okey. So una-una valid naman 'yong reason mo 'no, ah, kasi mahirap talagang magdesisyon pagdating sa sa 'yong halimbawa, ah, especially kung magkaiba kayo ng gusto ng partner mo 'no. So matanong ko lang, ah, ano ba talaga 'yong, kasi sabi mo 'di ba, ah, gusto niya mag-abroad. So ano ba talaga 'yong plano mo para sa inyong dalawa?
Hmm. Um, ano sabi ko kasi like, um, 'yong parang kung li sabi niya kasi no'ng una, napapagod na siya magtrabaho sa do'n nga sa work niya kasi ang layo ng biyahe parang 1 ano 1 hour bago makarating ganito ganyan. Ah, so hinihikayat ko siyang mag-work from home kasi may-experience naman siya sa mga administrative task, eh. Kumbaga madali na lang siya makaka-apply, um, kumbaga pag guma gagagalingan niya na lang talaga sa mga interview. Kumbaga 'yong plano ko gano'n. Tapos pinaplano ko rin naman na mag-business na kaming dalawa kasi since may ipon naman na ako. So 'yon parang sinasabi niya na may goal na daw talaga kasi siya na mangibang bansa dati pa. Sabi ko kasi kumbaga ako kasi 'yong tipo ng tao na hindi talaga ako alam mo 'yon parang hindi ko kayang sumaya sa LDR na relationship. Kasi sanay kasi ako na, alam mo 'yon, parang 'yong taong mahal ko na-express ko 'yong, um, 'yong pagmamahal na, ah, meron ako para sa kanya. Like 'yong mga acts of of service na napupuntahan ko, siya nasusundo ko siya, naasikaso ko siya, naalagaan ko siya, kumbaga napagluluto ko siya. 'Yong mga gano'n ba. Kasi 'pag gano'n kasi kumbaga na-try ko din kasi talaga dati 'yong LDR wala talagang nag-work sa akin. Like alam mo 'yon, parang normal lang sa isang araw mag-a-update kayo sa isa't isa na, "ay papasok na ako sa work" tapos mag-a-update ka ulit 'pag pauwi na. 'Yong mga gano'n as sin wala kayong solid na bonding. 'Yon 'yong sinasabi ko sa kanya. Eh, 'yong mindset naman niya, puwede naman nating gawin 'yan 'pag uwi na. Gano'n pag-uwi daw niya. So alam mo 'yon marami kasing puwedeng mangyari 'pag nando'n siya. Eh, ayoko lang din dumating sa point na alam mo 'yon, 'pag nando'n siya makagawa siya ng hindi magandang bagay tapos habang kami so parang sinabi ko nalang din tuloy sa kanya, if ever sure siya sa ano
Oo. Mm. Ah, okey oo. Oo. Mm.
Do'n sa desisyon niya. Siguro mas better na lang na mag-partways na lang kami like, um, since 'yong 'yon naman talaga 'yong ano niya. Para makapag-focus din kami sa isa't-isang goal 'di ba? Kasi sabi ko 'yong goal namin ano na 'yon talaga parang settlement na. Live-in na kasi kami 'di ba? So anong point ng pagli-live-in wala pa naman kaming anak. Ba't siya agad mag-a-abroad. 'Yong mga gano'ng ano ba gano'n, um, tapos kasi sa akin talaga ayoko, eh. So sabi ko sana respetuhin mo 'yon 'yong gano'n. So hindi ko alam kung anong pipiliin ko kung susuportahan ko lang ba talaga siya, sa pag-a-abroad niya or alam mo 'yong parang ako, um, kumbaga itutuloy ko na lang 'yong plano ko na siguro nga dapat na lang kami maghiwalay. Para at least maaga pa lang hindi namin masaktan 'yong isa't-isa. 'Yon do'n ako nahihirapan 'yon din sana 'yong gusto kong ihingi ng payo sa 'yo.
Oo. Hmm, oo. Oo so, ah, talagang napakahirap magdesisyon no lalo na kung ah, ah, ganyan yung sitwasyon ninyo na, um, iba yung gusto niya, kasi may pangarap kasi siya. Then ikaw naman bilang isang taong nagmamahal, so gusto mo laging kasama siya. Pero matanong ko, napag-usapan niyo ba ito personally? Kumbaga ah, na-i-vent out mo ba sa kanya yung i mga ano mo? Yung talagang alam mo yung nakikinig siya hindi yung basta sinabi mo lang yung masinsinan talaga yung pag-uusap niyo bilang partner. Para at least ah, kung maipaliwanag mo sa kanya yung side mo, marami bang pagkakataon na ganun? O hindi pa?
Ah. Mm. Ano, nakapag-usap kami, like yung mismong araw na din yun dun ko na siya kinausap na sabi ko na kung ano yung mga saloobin ko yun na yung sinabi ko na ano tawag dito sabi ko nga sa kanya eh hindi naman niya kailangan na mag-work ng sobra. Kumbaga alam mo iyon kaya ko naman kaya ko naman mag-provide sa amin kasi maganda naman iyong work ko eh, so, hindi ko naman, alam mo iyon parang hindi naman siya nahihirapan pero, um, di ko naman siya masisisi kung mataas talaga iyong pangarap niya sa buhay kasi nga kumbaga, ano eh, iyong mga ganyang klaseng ano eh, kumbaga iyon talaga kasi iyong pangarap niya so hindi ko rin siya masisisi. Pero ang sabi ko naman kasi sa kanya kumbaga, bakit mo pa papahirapan iyong sarili mo doon 'di ba? Dito naman okey ka naman ganyan tawag dito kaya naman kitang um at saka alam mo iyon di ko rin alam eh, kung bakit ganoon iyong bigla niyang naging ano kasi parang never namin iyon napag-uusapan. Kumbaga nakuwento niya lang dati tapos bigla niya na lang in-open na nagpaplano na talaga siyang mag-apply, iyong ganoon ba parang binigla niya kasi ako eh.
Oo. Oo. Hmm, okey. So, ah, siguro yung maipapayo ko na lang sa'yo is, ah, um, s sabi mo nga nakapag-usap na, na kayong dalawa ng masinsinan, ah, tungkol diyan. Ah, kung gano'n kasi 'yong magiging desisyon niya kasi 'pag pinigilan mo siya parang lalabas naman na selfish ka. Kasi siyempre 'yon 'yong pangarap niya, eh, eh, in spite na binigyan mo na siya ng option na marami namang puwedeng pagkakitaan. So, ah
Hmm.
Um, maganda kasi na may tanggapin din natin minsan yung alam mo yung desisyon niya. If ever, kasi dun mo talaga malalaman talaga kung mahalaga sa, mahalaga ka sa kanya kung i-coconsider niya yung nararamdaman mo. Kasi tama ka nga 'di ba, marami namang opportunity dito. So, kung, ah, ganun man talagang maging firm siya sa desisyon na na gusto niya mag-abroad, so, huwag mo na lang siyang pigilan. Kasi kung yun ang gusto niya, eh. Pero kung mapag-uusapan n'yo naman at makukumbinsi mo siya 'no, so, siguro, ah, ano din 'yon, iba kasi yung power of ah, ano, eh, yung salita natin na alam mo 'yon pwedeng makapagpalambot o makapag, ah, bago ng perspektibo niya. So, ipaliwanag mo nang maayos sa kanya na gaano ka ga gaano siya kahalaga sa'yo at, ah, willing ka naman na, ah, gawan ng paraan o mabigyan kayo nang maayos sa buhay kasi sabi mo nagsasama na nga kayo. So, siguro, ah, ipakita mo sa kanya alam mo yun, talagang you have to try your best na wala walang dahilan talaga na umalis siya walang walang dahilan para umalis siya kasi, ah, nandito ka naman, eh. Kumbaga lalo na ikaw yung lalaki 'di ba ikaw talaga yung kailangan mag-provide pag dating sa, sa, ah, pagiging mag-partner and, ah, ah, sana siyempre mag mag-pray ka din 'di ba walang imposible sa Panginoon 'di ba? na 'yong, 'yong, ah, ipag-pray mo na, na sana is mabago 'yong ano niya 'yong isipan niya na mag-stay na lang dito sa Pilipinas. At eventually kung makikita naman talaga niya na talagang nag-e-effort ka, na talagang gagawin mo ang lahat para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, kasi basically ang reason kasi niya kung bakit siya aalis is para kumita ng maganda. Ngayon, kung ma-gaguide mo siya or maipakikita mo sa kanya na talagang nagsisikap ka, so, malaki yung possibility na mabago yung kanyang desisyon. Kasi alam niya na stable siya, may security siya, eh, kasama ka. 'Yan yung mahalaga sa mga babae.
Hmm. Oo. Mhm. Hmm. Hmm. Hmm, ay. Hmm. Totoo. Hmm. Oo. Hmm. Hmm, okay. Mm. Oo. Siguro nga ano, tawag dito, um, better nga talaga na ano, ah, mas ipakita ko pa ng na alam mo 'yon, talagang mas kaya ko siyang, um, <smacks lips> kumbaga buhayin talaga ng hindi siya, ah, mahihirapan kasi baka mamaya iniisip niya parang anytime, ah, mapapabayaan ko siya, gano'n 'no. Siguro nga mas i-encourage ko pa talaga siya tsaka ipakita ko rin talaga 'yong ano 'no, 'yong sinseridad ko na yun nga, kumbaga na hindi siya mahirapan na kasi ayoko din naman talaga siyang pumunta dun kasi napakahirap talaga sa ibang bansa, alam mo yun? Ayoko dumating sa point na 'pag nandun na siya magsisisi siya tapos uuwi siya, 'di ba, 'yong ganiyan. Parang may mangyayari pang hindi maganda. Ayoko ng ganun, eh, parang hangga't maaari 'andito pa siya talagang pinipigilan ko. Pero alam mo, maraming salamat ha sa mga nasabi mo, nakapulot ako ng maraming, um, insights at realisasyon kumbaga, na may yun pala yung mga pwede kong gawin para maharap ko talaga ng, um, ng maayos kung alam mo yun, kung paano ko maha-handle yung pagkakaiba talaga ng layunin namin ng partner ko. Kaya maraming-maraming salamat sa'yo, ha.
O oo. Oo. Oo. Oo, tama. Oo. Walang anuman at ako nama'y natutuwa dahil, ah, napili mo ako para hu ah, hingan ng payo at sana yung mga payo na binigay ko sayo ay, ah, isa isapuso mo at, ah, sana makatulong 'to para hindi na siya umalis dito sa bansa at, ah, maraming salamat din, paalam.
Paalam.